ええ。
なんか映画をの、その、話を通じて、最後には仲良くなるっていうようなジャンル。あ、うん、色んなうん。
あああ、あの、えんん、Men in Black とか、<laughs> あ、Rush Rush Hour とかそういう、う、最後はベストフレンドになるみたいな。うーん。
はい。 ああ、そうですね、2人とかね、反発してて、最後うんうん。 そう、そう、うん、そういうのが好きです。で、そう、ちょっとそん中でも、<clears throat> ごめんなさい。ええと、おすすめしたいのが
はい。 はい。
あの、アカデミー賞取ったと思うんですけど、それが、ちょっと、ノミネート。で、あの、グリーンブックっていう
はい。